あの、ちょっと、聞いて欲しい悩みがあるんですけれども。はい、いいですか？
はい。 あ、わかりました。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
なんか、ちょっと、質素な生活をして、なんか、経験の方に、もっと、ちょっと、なんだろう、増やしていきたいなとは思ってるんですけど。
はい。
なんか、どうやったら増やせますかね。
その、今の生活の中で
うんうん。
この、これをやってみたいな、みたいな ものとかありますかね？この、お金がかからない範囲の中で。
うーん。 そうですね。なんか、子供と一緒にできる何か楽しいこと。なんか、ね、漠然としてますけど、なんか、楽しめたらいいな、家族で楽しめたらいいなっていうのは思いますね。
うん。やっぱり、じゃ、その、子供と一緒に仲良くしたいというか、子どもと一緒に触れ合う時間が
うんうん。
長い方がいいっていうことなんですかね？
うん。 そうですね、なんか、これからなんかどんどんお金がかかってくるかなと思って。なんかお金をね、かけると不安なので
はい。 なるほど、じゃあ
なので、なんか、うん、他の なんか、みんなでお金のかからない楽しいことができたらいいなっていう希望はありますね。
うーん。 そうですね、やっぱりその、ま、例えばなんですけど
うんうん。
こう こう、なんかみんなの、みんなでどっかに、なんか出かけてみるっていう、家族全員で、こう、まあ遊園地とか
うん。 はい。 うんうん。 うん。
ああいった感じのとこだと、あ、おお金もそんなに、ま、フリーパスとかだったら
うんうんうん。 はい。
ま、乗り放題みたいな形になるので。ああいったところに行くってみるっていうのは、い割とこう
うんうん。 うん。
こう、時間も、うん、結構無制限、1日フリーパス使ったら長いので。なんかああいったところに、行くと結構その値段以上の対価が得られるかもしれないですね、特に。
ああ、うんうんうん。はい。 うん。 ああ、なるほど。うん。
なんか、そう。子供子供さんがすごい若い年齢だったりとかしたら。
うんうん。遊園地っていうのは、あの、なんか、ユニバーサルスタジオジャパンとか、まあ、あの、ディズニーランドとか、なん、そういったところだとちょっとお高いですもんね。
はい。 はい。 そうですね。だから、そういったところはちょっとこう、まあ、すうやっぱ、1万円とか超えてしまうので。
うん。 そうですね。あれは高いですもんね。
うん、だから、そういった感じのとこだよりかは
うんうん。
ちょっと、こう、もうちょっと小規模なとこの方が、まあ、すまあ、数千円。
うーん。 うんうん。
5000円未満とかでも
ああ、なるほど。うんうん。
結構乗り放題だと思うので、その、アトラクションとかも。そういったとこに行ってみみるっていうのは、結構、その、経験を増やせるかもしれないですよね、だから。
うんうん。 なるほど。まあ、確かに楽しいですよね、とっても。うん。
うん。
遊園地か。
ま、遊園地とか、あとは、その、ちょっとこう、勉強っていう観点で言うと、勉強になるって子供お子さんのこう勉強になるっていう観点っていうと、やっぱこう、博物館とか、なんか美術館とか。
うん。 うん。 ああ、なるほど。あ、それもいいですね。うんうん。
ああいったところ。 だと、結構、その、ま、経験を増やせるかもしれないですよね。
うん。 うーん。博物館に美術館、それいいですね。
うん。
うーん。
まあ。 やっぱり、その、課金していく形のなんか1回につき何百円みたいな形だと、なかなかやっぱこうお金がかさんでしまうと思うので。
うん。 はい。 うんうん。おお、うん。
どっちかって言ったら、こういっかい払ったら、もうあとは自由に遊べるというか、周り、い続けられるみたいな方がいいかもしれないです。だから。
うん。はい。 おお、なるほどですね。 うんうんうん。
あとはその、いろんなこう、なんかイベントとか、体験みたいな
はい。うん。
ものとか、だと。 こうお子さんだけでも参加できるみたいな。
うんうん。
ほうが。
うん。
こう、ま無料とかもあると思うので、やっぱりその、子供料金だと。
ああ、なるほど。あの地域のなんか小さな催しとかですよね。
はい。 そうそこで、行った方が、そういったところに行った方が、こう経験を増やすことができるかもしれないですね、だから。
うーん、なるほど。確かにそれだったら、あんまりお金もかからないですし。うんうん。
はい。
そうですね、経験か。うんうん。
そうですね。 まあ、あとはその。 そのサブスクリプションとか、今ネットフリックスとかで、ま、一定の額を払えば、映画とか見放題なので
うん。 うん。 うん。
なんかそういった感じのこう、まあ、サブスクリプションに登録して
うん。はい。
っていうのもまあ、その 一つのこう、アイディアというか。
うんうん。
その、お金を別にめちゃくちゃ払わなくても経験は積めるのかなと思いますね。
ああ、なんか映画とか、まあなんでしょうか、あのドラマとかですかね。うん、そうですね。ああ。うんうん。
はい。 そうですね。あと音楽とかもあると。けど。そういったものに、こう、サブサブスクリプションをを、登録すれば、ま、無料、ほ無料ではないけど、まあ、こう、一定の額払えば、もう、聴き放題、見放題になるので
うん。 はい。 うーん。はい。
こう
まあ、確かにそうですね。月にそんなに、2000円もかからないですよね。うんうん。
そうですよね。 そうですね。だから。 そういった形で。 こう、一定の額払ったら、後は、もう使い放題、何か見放題、の物に契約して見るって言うのは、凄い、あの、アイディアとしては、良いのかなと思いますね。
うんうん、はい。 おお、なるほど、一回払ってしまえば、ずっと使える、ずっとじゃないですね、うん、使えるものですね、うんうん。
うーん。 そうですね。 そう言った物の方が、こう、良いのかもしれないですね。
うん。 ああ、なるほどですね。
うーん。 そう。
うーん、そうですね、うん。
後はその、やっぱりその、他の こう
うんうん。
ま、ショッピングセンターとかでも
うーん、はい。
その ゲームセンターとかでも、普通に
うん。
その、ま、メダルゲームとか、何でも良いと思うんですけど
うん、うん、ああ。
そう言った、ちょっとこう、とこに、連れてってあげるって言うのは
うん。
あの、親と一緒にやるって言う
うん。
ので、それはやっぱり、こう子供にとっても、割と良い経験になるのかもしれないですよね、その、色々なゲーマー駄目みたいなのではなくて。
うんうん。 ああ、なるほど、うんうん、うんうん。
こう、いろいろな価値観を提供してあげるっていうのが、その景気を増やすことにつながると思うので。
なるほど、そうですね。ラウンドワンとかでスポッチャとか、ああいったところだと、家族みんなでちょっとわいわい楽しめますよね。
うん。 そうですよ。
うーん、確かに、うん。
はい、そうスポッチャとかだったら、確かに、時間は結構無制限でいろんなとこにできるん遊べたりするんで、うか運動もできるんで。
うん。 うんうん。 ああ、確かに。運動もできるのはかなりいいですね。
そうです。 うん、だからスポッチャとかは結構割と
うん、うん。
いいかもしれないですね、確かに。
うん。そしてそのままこのボーリングとか
うん。
そうですね、あとはうん。ああ、そうですね。うーん。
そうですね、あとカラオケとかもあるんですかね。うん。カラオケとか、まああとはその、バッティングとか
うん。 うん。
できたと思いますし、あとは、その
そうですね。
いろいろバレーボールとかバスケとか
うんうん。
いろんなものができたと思うので、なんかそういった形で
うん。
まあ経験っていうのは、いいのかもしれないですよ。
うーん。そうですね、確かに。うん、あとはそうですね、ゲームセンターもありますしね。
うん、そうですよね。だからその、いろいろなことができるできる場所っていうのがやっぱり、景気を増やせる場所なんかもしれないすよ、だから。
うん。 うーん。
うん。
え、じゃあなんか、お金を払わなくっても、なんかできることって何かあると思いますか？
そうですね、でもやっぱりこの、なんか
うん。
こう、いろいろな場所、ま、とえば入園入るだけはタダみたいな、場所とかは、多分、そのでかい敷地
うんうん。 うん。 ああ、うんうん。 はい。
で ただ、なんか、タダで遊べますみたいなとこもあると思うので。
うんうん。 大きな公園とかですかね。
あ、そうですね。なんかなんとか公園とかだと。
うんうん。
その、お金払わずにも、あの、周りの子供達とも、こう、こ、ま、交流しようと思えばできるので。
うんうん。
そういった形で経験は積める、と思いますね。
ああ、うん。 なるほど。
うんうん。
そうですね。経験か、うん、そうですね、確かに。大きな公園あんまり行ったことなかったので
うん。 そうですよね。だから、ま、そういったところに連れていくと、あと、自然との関わりとかも
うん。 うん、うん。
あると思うんで、そういったか公園とかだと。
うんうん。
こう自然との関わりの中...う、こう今まで...今の子っていうのはやっぱりこうスマホとか
うん。 はい。
ちょっとこう、没頭しちゃってるので。
うん。そうですね。スマートフォンとか見ちゃってますからね。
うん。 なんかそういった形で、ちょっとこう自然と触れ合う
うん。
っていう時間を大切にゅ、にしてあげた方が、良いのかもしれないですよね。
うん、うん。 うーん、なんか心的にも、ちょっと豊かになりそうですよね、自然と関わった方が。
はい。 うん。
うーん。
そうですね、だからそういった形でちょっとこう、ま、家の中で楽しめるってよりかは、こう、ま、外に出た方がやっぱりこう、経験はつれる...積めるかもしれないですね。どっちかって言ったら、だと思うんですけど。うん。
うん、うん。 はい。うん。 ああ。 うん、うん。 なるほど。じゃ外に出ていかないといけないですね。
そうですね。やっぱり、外に出た方が、こう、家の中に、いりゆ、ああ、価値観とは違った価値観で出会える可能性が高いと思うので
うん、うん。 はい。 うーん。
外に出て行ってみるた方が、なんかこういろんな人と関わり関わりがあるっていうのが、結構、経験の一つだと思うので。
おお。 なるほど、他の人とも関われるという面で、外に出て行った方がいいっていうことですね。うんうん。確かにそれは言えてますね。うん、ふん。
そうですね。 はい。 なんかそういった形でどんどんそう、ひいろんな人と触れ合うっていう時間 で、とんそのそのひたり人が軽減こういった経験もあるよみたいな形で、どんどん人がいろんな経験を教えてくれると思うんで。
うん。へえ。
いろんな人と触れ合うっていうのがやっぱ一番大事なのかと思いますから。
うーん。いろんな人とですか。
うん。
うーん。そうですね。まずはちょっと周りの、家の近所から散歩して、いろんなところを見て行ったりとかですかね？
はい。 うん。そうです、だから、いろんな人の価値観を
うん、うん。
こう 自分自身で触れ合っていった方が、経験は積めるかもしれないですね、色んな人と触れ合って
うんうん。うん。
こういうこういう経験したな、みたいなことをこう、記憶に残る経験だと思うんで、そういそういった人と、と、触れ合いっていうのは。
うん。 ああ、なるほど。人との触れ合いですか。うーん、なんか難しいですけど。できますかね？
うん。 そうですよね。でもやっぱりこう、色々な人と触れ合った方が 経験はやっぱり積める可能性が高いと思いますね。
うーん、なるほど。確かにそうですね。あのはい、今日はとってもためになりました。ありがとうございました。
うーん。 はい、ありざいました。